Bah c'est surtout avec lui en fait et mais les autres amis, ils sont pas hem, ils existent encore et ils sont toujours là si tu veux. Heu, c'est pareil, heu, c'est on est un groupe, heu, qui heu, en fait, on prend plaisir à se revoir de temps en temps, à se faire, heu, un petit resto, une petite sortie dans un bar. Mais, heu, on, mmh, on se voit moins qu'avant, c'est normal parce que maintenant, heu, pour la plupart, heu, ben, heu, les les personnes sont en couple, ont des enfants, donc, heu, beh, c'est normal. On fait plus les mêmes choses que quand, heu, on avait 20 ans. Mais, heu, mais on est toujours, heu, en relation et puis, heu, bah, on prend plaisir à se revoir, heu, à se revoir de temps en temps quoi, dès dès que nos nos agendas nous le nous le permettent, heu heu, voilà, on se fait une petite soirée, heu heu, voilà quoi. Non, c'est mmh.
Mmh. Oui, oui, oui, tout à fait, oui. Mmh mh. Oui, oui, oui, forcément. Oui, oui, oui, mais vous vous avez gardé le lien. Mmh. Mais et si je peux poser une toute dernière question, heu, tu sais en plus au début tu disais que tu étais pas forcément quelqu'un qui accordait sa confiance tout de suite ou en tout cas qui arrivait à parler assez facilement au 1er abord à des inconnus et pourtant avec cette personne-là, ça avait matché directement. Vous avez bien discuté et cetera et il y avait il y a r il y a eu un réel lien dès le départ. Est-ce que, heu, aujourd'hui, imaginons que tu as des enfants ou alors si jamais tu te retrouvais dans une configuration similaire, tu conseillerais de justement, heu, si on a envie de se faire des amis ou élargir son cercle amical, de d'aller justement, heu, parler à des gens un peu comme tu l'as fait, ou si, heu, pour toi il y avait quelques précautions à prendre que tu aurais pu prendre à l'époque? Malgré que ce soit
Ouais. Moui! Mmh mh. Mmh ben <sighs> après, je crois que c'est, heu, selon le ressenti de chacun. Moi, j'avais un bon ressenti par rapport à lui, donc, heu heu ouais, c'est l'instinct. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, heu, les temps ont changé et aujourd'hui, on voit tellement de de choses aussi, heu, ce c'est quand même la la méfiance qui qui s'impose, quoi. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Mais, heu, à l'époque, heu, enfin j'ai j'ai l'impression que c'était quand même, heu heu, mmh, un peu moins dangereux et puis qu'on enfin je veux dire, il y a il y avait moins de malades qui traînaient dans les rues, quoi. Voilà donc, heu, donc voilà, mais, heu, oui, aujourd'hui, heu, je le referais peut-être plus forcément, tu vois?
que s C'est l'instinct finalement qui qui guide? Mmh mh. Oui, oui. Moins dangereux? Mmh. Ouais, OK. Mais c'est l'instinct d'abord? OK, beh écoute merci beaucoup pour ton partage, c'est très inspirant de voir une amitié durer aussi longtemps.
Mmh.

Bah oui, écoute, je peux te raconter ça. Donc c'était, heu, il y a un peu plus de de 30 ans. Heu, je finissais, heu, mes études ou alors j'étais en dernière année de de mon BTS, heu, donc j'avais, heu, j'avais un peu de retard hein au niveau de mes études parce que j'ai suivi un cursus un petit peu, heu, détourné, donc, heu, j'avais peut-être une vingtaine d'années et puis, heu, ouais vers 21 ans, je pense. Et hem, bah si tu veux, bah j'é j'étais jeune hein, donc, heu, bah, voilà, j'avais toute une bande, heu, d'amis et puis, heu, bah, on sortait beaucoup, heu, le week-end, heu
30 ans? Ah ouais. Ouais OK. Ouais. Mmh mh. Ah oui les fameuses sorties, heu, oui bah c'est la jeunesse quoi donc, heu, oui.
O ouais, ben, oui, bah, c'était de de notre âge hein. Donc, heu, le, bah, le week-end, on faisait pas mal de de sorties, heu heu b dans les bars, dans les restaurants, dans dans les boîtes. Heu, bon, puis on était assez fêtards, si tu veux. Donc, hem, bah, souvent, on commençait le vendredi soir et puis, heu <laughs> heu, ça se terminait, heu, ouais, le dimanche soir parfois hein, heu
Exactement, ouais. Ah ouais! Bah jusqu'au dimanche, c'est même pas jusqu'au samedi matin? Ah oui, d'accord OK. <laughs> Jusqu'au dimanche. Ah oui.
Ah ouais? Ouais, ouais alors le le dimanche, on se couchait un petit peu moins tard, mais, heu, en général, je ne rentrais pas chez moi avant avant 00:00 quoi.
Ah oui. Et donc sur, heu
Mais mais on tu sais, on récupérait facilement, hein. Heu, <chuckles> aujourd'hui, je je pourrais plus refaire ce que j'ai fait, mais, heu, bah tu sais, à ce à cet âge-là, heu, il faut il faut pas beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer. <laughs>
Oui apparemment, apparemment, ouais. Ah ouais et et et donc du coup, donc tu sors avec tes amis à ton habitude? C'est pas une c'était pas une de tes 1res sorties, c'est que tu avais l'habitude de sortir avec, heu, ton cercle d'amis de l'époque? Et c'est là où tu as fait du coup cette rencontre un peu improbable qui qui a marquée une vraie histoire d'amitié?
Voilà. Beh voilà exactement, c'est-à-dire que bah c'était un, mmh, un samedi soir et puis, heu, bah on
Ouais. C'est très précis, tu te souviens encore du jour, c'est c'est c'est fort et j'ai dit c'est très précis, tu te souviens encore du jour de la rencontre. Ah oui.
On pardon? Ouais, bah, oui, je ouais ouais, tout à fait. Je me rappelle très bien que c'était pas un vendredi, c'était pas un un dimanche non plus, c'était, heu, un samedi et on venait, heu, bah on sortait du restaurant. Donc, heu, du coup, heu, bah, avant d'aller en boîte, on m on refait un détour, heu, par notre bar, heu, préféré et puis hem et puis, bah, et i c'était, heu, blindé de monde, plein plein de monde. C'est un bar qui marchait très bien à l'époque, donc, heu, énormément de monde. Donc, on, bah, voilà, on se vole un un passage, heu, pour, heu, pour accéder au bar et puis, heu, bah, en fait, heu, de l'autre côté du bar, il y avait, heu, donc un jeune homme avec, heu, avec, heu, son pote et heu et puis bah en fait, j'ai une amie qui a, hem, qui a un petit peu flashé sur, heu, sur ce jeune homme en question quoi, parce que, bah, il était beau gosse. <laughs>
Ouais. Mmh. Ouais. Oh op au coup de foudre, heu, coup de foudre au 1er regard comme dans les films.